Ừm, bạn ơi, ờ, hiện mình vừa mới được bạn mình rủ mình đi 1 cái bữa tiệc sắp tới cho cái dịp mà Giáng sinh á nè, thì bạn của mình á là đúng rồi, bạn của mình tìm được 1 cái, gọi là, cái chỗ bữa tiệc khá là vui á, nên là bạn mình có muốn mình là, kiểu, đi cùng, mà mình thì ý là cái người bạn này của mình á thì cũng, ờ, thân theo cái mức độ bình thường thôi, hông có phải là người 1 người bạn thân mà mình chia sẻ mỗi ngày. Tuy nhiên á là trong cái dịp sắp tới á thì mình hông có kế hoạch đi đâu hết, nên là mình đã nhận lời rồi. Ừm, mà bạn biết sao hông, là, kiểu, mình cũng hơi hướng nội á, nên là bạn bè của mình hông có nhiều. Mà thiệt ra là đó giờ là mình theo kiểu chủ nghĩa là mình làm cái gì cũng một mình, một mình nè, phải hông, mà mình đi làm thì thật ra là mình cũng chẳng có nói chuyện với đồng nghiệp nhiều á. Xong rồi mình hay khép kín lắm, ví dụ như là người ta đến nói chuyện với mình thì mình cũng trả lời qua loa xong mình cười rồi mình lảng đi chỗ khác thôi chứ mình hổng có nói chuyện lâu đâu. Nên là thật sự là mình đang cảm thấy là, ừm, lỡ mà mình đi cái này xong mình hông vui và mình khó mình hổng hòa nhập được cái buổi tiệc này á, tại vì, ờ, cái buổi tiệc này là bạn của mình cũng có rủ những cái, ờ, người bạn khác của bạn nữa nên là mình sợ là làm mất vui mấy bạn, giờ hông biết có cách nào hông ta?
À, vậy hả? Ờ. À. <chuckles> Ờ. À, nghe bạn nói xong cái mình thấy là á hả, à, những người hướng nội mà giống như bạn á thì chắc chắn là sẽ có cái tâm lý chung là như thế. Tại vì á là mình hướng nội mà mình đâu có phải là, ờ, gọi là, xã giao với lại mọi người và, ừm, tốt hay gì đâu nhưng mà thật ra cái này là do tính cách của mình rồi, chứ không có phải là mình không muốn, mà chỉ là mình chỉ muốn là một mình nè, rồi, á hả, khi mà mình làm việc á thì mình cũng chỉ muốn là mình hoàn thành xong công công việc của mình thì thôi. Còn bạn bè á thì, ừm, có cũng được rồi, ừm, không có thì mình cũng sẽ, ơ, tự, ờ, thưởng bản thân hoặc là tự, gọi là, enjoy cuộc sống của mình á. <laughs> Cho nên là bạn cũng không, ưm, cần là quá lo về cái vấn đề là mình có làm mất lòng bạn bè hay là làm cho cái bữa tiệc nó không vui hay không đâu. Ờ, thì trước khi mà cho bạn một vài cái lời khuyên cũng như là đi sâu vào cái vấn đề của bạn ấy thì bạn cho mình hỏi là sắp tới cái bữa tiệc đó nhá, thì, ờ, có ai chỉ có một mình bạn đi cùng với người bạn thân đó thôi hả? Hay là không có ai đi cùng bạn nữa?
Ừm. Đúng rồi. Ừm, ừm, rồi. Ừm. Ừm, mình thì mình, à, kiểu, ví do mình thì mình đi với bạn đó thôi, nhưng mà, ưm, trong lòng mình á là mình đang phân vân, mình hông biết có nên rủ thêm bạn thân của mình hông, mà bạn thân của mình hướng nội hông thua gì mình luôn. <laughs> Nên là nên là mình đang phân vân quá chừng luôn á.
À. Ồ, vậy hả? A, nhưng mà cái người bạn thân của bạn ấy, nó có quen với lại chủ tiệc không, cái người bạn rủ bạn ấy?
Ừm. Bạn của mình hông có quen với chủ tiệc, bạn của mình tức là cái người, ờ, tổ chức tiệc là người bạn của mình, đúng hông? Thì người bạn của mình cũng rủ rất là nhiều người tới, ừm, mà những cái người đó mình cũng mình cũng chỉ biết, gọi là, biết, ờ, biết qua lời kể thôi á, chứ mình chưa tiếp xúc bao giờ. Ờ, thì người bạn này của mình cũng biết bạn thân của mình qua lời kể thôi, chứ cũng chưa có gặp mặt bao giờ luôn.
Đúng rồi. À! Ờ, rồi, mình hiểu rồi. À, vậy thì nghe bạn nói á thì hồi nãy, ừm, bạn c bạn, ừm, chia sẻ là bạn có cảm giác là một chút gì đó lạc lõng, đúng hông? Khi mà mình nói chuyện đông người như thế thì cái cảm giác mà lạc lõng đó á, nó thường xuất hiện ngay từ đầu buổi tiệc luôn, hay là sau một lúc khi mà bạn, à, vào buổi tiệc rồi?
Đúng rồi. Ừm! Thì hồi trước á là mình cũng có tham gia một vài buổi tiệc tại vì mình là một người hướng nội muốn cố gắng. <chuckles> Ý là mình muốn cố gắng là mình cũng có thể kết nối được với nhiều người, nhưng mà thật sự luôn á là, ờ, mình bước vào một buổi tiệc á mình cảm thấy hơi, à, hơi choáng ngợp, với lại mình hơi, kiểu, lạc lõng á bạn. Với lại cái cái cái khúc mà phải đi tìm cái người mình quen biết để có thể, ờ, trò chuyện á, là mình cũng thấy, à, ừm, hơi kiểu buồn á hơi buồn á <chuckles> tại vì, ừm, lạc lõng quá!
Ừm. Ừm. <laughs> Ờ, ờ. Hơi mệt hả? <chuckles> Ờ. Trời ơi, thương thế, cho phép mình được ôm bạn một cái nhá! Nhưng mà thật ra thì mình muốn khích lệ bạn một chút thôi, là cái cảm giác mà cảm thấy lạc lõng nè, rồi á hả, đi kiếm người để nói chuyện á là một cái cảm giác nó rất là bình thường và là một cái, gọi là, tâm lý chung của tất cả mọi người á. Tại vì bạn đang đến một cái buổi tiệc, bạn đâu có quen với ai đâu, đúng hông? Thà bạn đi với bạn thân của bạn nè, hoặc là đi với một cái người bạn khác mà bạn, ờ, nói chuyện được hoặc là, à, quen biết nhau á thì lúc đó là bạn cũng đỡ bơ vơ với lại đỡ cô đơn hơn. Thực ra đó là cái cảm giác đó là không có nói lên là bạn kém thú vị hay là bạn, ờ, như thế nào cả đâu, mà chỉ cho thấy là bạn không quen với lại cái môi trường ồn ào và đông người. Và thật sự nha là rất nhiều người hướng nội cũng trải qua cái điều này cho nên là bạn cứ yên tâm và cứ thoải mái hơn một chút, tại vì mình thấy là bạn cũng đang cố gắng để mà, ờ, trở thành hướng ngoại nè, rồi trở thành, ờ, kiểu như là muốn bắt chuyện với mọi người nhiều hơn. Đó. Rồi, khi mà bạn, à, ừm, bắt đầu đi ha, bước vào buổi tiệc á, thì bạn cũng, ơ, muốn chủ động bắt chuyện trước hay là bạn thích quan s sát là một lần trước luôn ấy, kiểu như là, à, quan sát một lượt rồi xem ai rồi bạn mới tiến lại bạn bắt chuyện?
Ừm hừm. Ừm, mình hiểu. Ừm. Đúng rồi. Ừm. Ừm! Đúng rồi. Ừm. Ừm, thì thường á là, kiểu, mình mình quan sát để mình tìm cái người mình biết để mình lại nói chuyện thôi à. Còn cái việc mà mình nếu mà được á, nếu mà theo mong muốn của mình á mình cũng muốn được bắt chuyện với người lạ nữa, tại vì mình thật ra là mình nói rồi á mình hướng nội mà, mình cũng khá là nhàm chán, bạn bè mình hông có, ừm, mấy ai hết, nên là mình cũng muốn lắng nghe những câu chuyện của người khác để cho, kiểu, mình có nhiều cái câu chuyện thú vị. Với lại mình cũng giống như mọi người thôi, mình thích những cái mà, kiểu, hơi, a, hơi hơi kịch tính một xíu, hơi drama một xíu, hưm, mấy bạn nhiều chuyện cái gì thì mình cũng muốn nghe, <chuckles> nên là đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi. <chuckles> <sniffs>
À! <chuckles> Vậy hả? À! À! Đi hóng chuyện, đúng hông? <chuckles> Trời ơi! Cái này thì chắc là con gái nào cũng cũng thích như vậy luôn ấy. Kiểu như là, có cái vấn đề gì thì cũng đều chui vào để mà nghe ngóng á bạn, mặc dù là cái chuyện đó cũng chả có liên quan gì đến mình cả, đúng hông? Rồi, à, thì không biết là bạn có thấy thoải mái, kiểu, ờ, ví dụ nha, ừm, khi nói chuyện 1-1 với lại là 1 cái nhóm nhỏ thì bạn sẽ cảm thấy là thoải mái khi mà nói chuyện, ờ, như thế kiểu, chọn 1 trong 2 đi, thì bạn sẽ cảm thấy là thoải mái hơn khi mà nói chuyện với ai? Kiểu như là, khi nói chuyện 1-1 hay là nhóm nhỏ?
<chuckles> Đúng rồi đó. <chuckles> Ừm, mình hả, mình sẽ thoải mái hơn khi nói chuyện 1-1 nha. Ờ, còn nói chuyện với nhóm nhỏ đó thì mình hơi bị nhiều cái cảm giác tự ti là, kiểu, "Ồ! Mình nói này ra mấy bạn nghe mấy bạn có thấy kỳ lạ hông?", hoặc là "Mình nói này ra mấy bạn có cảm thấy là mình, ờ, quái dị hông?" á, kiểu vậy á.
À, vậy hả? Ờ. À! <chuckles> Trời ơi, thôi đừng có nghĩ như vậy nha, bạn phải tự tin vào chính mình chứ! <chuckles> Tại vì á hả, mỗi người mỗi cuộc sống mà, có những chuyện là cuộc sống của bạn nó thú vị nè, rồi hả bạn gặp những chuyện mà người kia người ta đâu có biết đâu, thì bạn chia sẻ thì lúc đó là người kia cũng "Ồ, wow! Bạn cũng gặp cái chuyện này hả?", đó, kiểu kiểu như thế, trời ơi, cho nên là đừng có tự ti quá! Ừm, rồi, nghe bạn nói xong thì mình thấy là bạn, à, thích nói chuyện 1-1 á thì nó dễ nói chuyện hơn, đúng hông? Thì có lẽ nha là, ờ, một vài cái bữa tiệc đi, nó không phải là cái môi trường lý tưởng để mà bạn tỏa sáng đi theo cái kiểu mà mình nói nhiều, mà là, ờ, bạn có thể kết nối theo cái cách riêng của bạn đó, kiểu như là, bạn không cần phải ép mình sớm quá, trở thành người hoạt náo, hay là người sôi nổi. Tại vì cái này là mình đang chuyển biến mình từ từ giống như là 1 con sâu trở thành 1 con bướm, đúng hông? Thì nó cũng vẫn cần phải có 1 cái quá trình á bạn, cho nên là bạn cũng không cần phải ép mình đâu. Đó, thì, ờ, mình mình hiểu và một cách đơn giản hơn là bạn có thể là chủ động tìm 1 người nè, hoặc là 1 cái nhóm nhỏ bé xíu thôi, cũng tầm khoảng là 1, 2 người hoặc là 2, 3 người, thay vì là bạn, kiểu như là, tìm 1 cái nhóm lớn 5, 6 người hoặc là đứng giữa đám đông. Đó, ờ, thì bạn có thể bắt đầu bằng những cái câu rất là nhẹ như là, ờ, "Dạo này bạn thế nào rồi?", hoặc là "Bạn quen với lại cái chủ tiệc lâu chưa?", thì như thế thì nó cũng sẽ bớt gượng gạo hơn ấy. Tại vì thực ra mà nói nha là có rất là nhiều bạn, ờ, không quen biết cũng vào cái buổi tiệc đó luôn, đúng hông? Thì bạn cũng không phải là người duy nhất cảm thấy lạc lõng đâu, cho nên là bạn cứ nghĩ như thế thì bạn cứ bắt chuyện với những người lạ thôi. Đó, thì bạn thấy là cái cách này có ổn không nè?
<chuckles> <chuckles> À, vậy ha! <chuckles> Ừm. Ừm. <chuckles> Ừm, hiểu. Ừm, vậy hả? Ừm. Ừm, cũng đúng ha. Ừm! Ừm. Ừm, đúng rồi. Ừm. Ừm, mình thấy cách này của bạn khá là ổn bởi vì đã gợi ý cho mình được những cái bước đầu để mà mình mạnh dạn mình nói, ý là lúc đầu mình cũng muốn nói chuyện với người ta mà mình hông biết mình sẽ nói gì á. Mình sẽ, kiểu: "Hello" xong mình cười vậy thôi à, chứ mình hông có, mình hông có, kiểu, mình sẽ bắt đầu mở chuyện sao hết hết trơn á. Nhưng mà ý là còn cách nào khác nữa hông bạn? Tại vì á mình cũng h hơi dễ bị quê á, lỡ mình nói người ta: "Ê, bạn quen chủ tiệc lâu chưa?" Cái người ta nhìn mình với con mắt, kiểu: "Nhỏ này là ai trời." Thì sao? <laughs>
Đúng rồi. <laughs> Ờ. Ờ. <chuckles> Trời ơi, <laughs> cái này là chắc là tâm lý của bạn rồi. Bạn phải thay đổi, a, cái cái, ưm, à, cái góc nhìn đó đi nha. Tại vì á mình nghĩ là chắc là không phải ai cũng cũng nghĩ là "À, cái con nhỏ này bị gì đâu." Tại vì như vậy bị vô duyên lắm ấy. <laughs>
Ừm. À, <laughs> Ô kê.
Ờ, còn có một mẹo nhỏ nữa là hồi nãy bạn nói với mình là bạn sẽ quan sát trước khi tham gia, đúng hông? Thì đó, thì bạn nghe xem thử là họ đang nói về cái chủ đề gì nè, rồi mình góp một cái câu ngắn vào, kiểu như là, không cần phải kiểu thông minh hay hài hước gì đâu. Tại vì nếu mà bạn quăng miếng á, nó bị lệch á thì nó cũng gây ra cái sự ngượng nghịu. Ờ. À, nó có sự ngượng hơn nữa á. Ừm. Thì đó, cho nên là thôi cũng đừng có áp lực về cái việc, ừm, như thế. Ừm, bạn, à, phải dám mở miệng thì lúc đó là bạn mới biết được cái gì đúng cái gì sai, đúng hông? Mà thôi cứ làm đi. Tại vì á, bạn cứ dấn thân vào thì lúc đó là cái áp lực của bạn nó cũng sẽ thu nhỏ dần á, và cuối cùng thì nó biến thành 0 luôn. Và đi đâu bạn cũng đều có thể nói chuyện được. Đó. Với lại thực ra mà nói nha, là cái sự hiện diện của bạn nó, gọi là, ờm, nó chân thành quan trọng hơn cả cái lời nói hay luôn ấy. Một câu, kiểu, ơ, hỏi quan tâm, ờ, tới người kia là cũng đủ tạo cái kết nối rồi á. Đó.
Đúng rồi. Ừm. Nó kỳ. <chuckles> Đúng rồi. <laughs> <sniffs> Ừm. Ừm. Mình hiểu. Ừm. Ừm. Ừm! Ừm. Ừm. À! À, vậy hả? Ừm. Trời ơi, sau khi nghe bạn <laughs> khi nghe bạn chia sẻ xong thì mình cũng có cảm giác như là mình có động lực hơn hẳn và mình cũng bớt đi cái phần tự ti á, tại trước giờ á, bản thân mình á, mình khi mình ít bạn quá thì mình cứ nghĩ là do mình bị kỳ lạ chứ hông phải là do mình quá khép kín. Cái xong rồi, à, mình cứ nghĩ là ai cũng sẽ, ơ, thấy mình kỳ cục giống như bản thân mình vầy nè. Mình hông có đủ tự tin để nói chuyện với người ta đâu. <laughs> Ừm. À, ô kê.
Ừm. Cho nên là đừng có quá lo. <laughs> Ừ. Ừm, ưm, không được như thế. <chuckles> Rồi, bạn có thể là, ờ, ừm, tự trấn an bản thân nữa. Ví dụ như là bạn thấy run quá khi mà nói chuyện á thì bạn có thể là, kiểu, hít sâu, thở ra, kiểu như là, manifest bản thân á, kêu á là "Không sao đâu, không sao đâu, mình làm được." Đó. <laughs> Rồi, với lại bạn cũng có quyền cho mình được một khoảng nghỉ mà, nếu mà bạn thấy, kiểu, nói chuyện mệt quá thì bạn cứ đi ra ngoài bạn nghỉ ngơi, kiểu như là ra ngoài mình hít thở nè, đứng gần đồ ăn, hoặc là mình nói chuyện ngắn và mình rút lui thôi. Tại vì thật ra mà nói nha, là không ai bắt bạn phải hòa nhập liên tục á. Đó, cái này là do bạn nữa á. Ừm. <laughs>
Ừm. Ừm. À! À, ô kê. Ừm. Ừm, mình hiểu. Ừm, mình hiểu. Trời ơi, rất là cám ơn những cái lời khuyên của bạn luôn, nhờ bạn á là mình đã có cái động lực để mình, à, ờ, lên đồ và chuẩn bị đi tiệc á. Chứ thật ra á lúc đầu chưa nói chuyện với bạn mình còn nghĩ là "Trời ơi, lỡ mình đến đó" Tại mình quen chủ tiệc mà, mình đến mà mình làm cái gì á tào lao á là chủ tiệc chắc sẽ bị quê dữ lắm á. Hoặc mình ăn nói cái gì đó sai là bạn đó sẽ buồn dữ lắm, mình làm hỏng bữa tiệc của người ta. Mình còn định không đi cơ. Đó, nhưng mà sau khi nghe be bạn chia sẻ thì mình rất là cám ơn những cái gợi ý của bạn luôn. Bây giờ là mình cũng đã chuẩn bị được một cái tâm lý để mình đi rồi đó.
<laughs> Trời ơi, không được như thế. <laughs> Đúng rồi, cho nên là chúc bạn nha, là tận hưởng một cái buổi tiệc thật là vui vẻ nè, và á hả kết nối được với nhiều người ha. Chào